あの、ちょっと休日の過ごし方で家族と意見が、もう、全然合わなくって、よく、こう、衝突してしまうんですよね。
はい。 ああ、ありますね。
うん、本当に。
どんな感じなんです？例えば、特別な行事この、きょうじ行事はダメとかっていうのがあるんですか？
うんうん。 行事と言いますか、この、お休みごとに
はい。 はい。
揉めてしまうんですよね。こう、休みが来るたびに、こう衝突が、いや、もう、笑ってください。<laughs>
<laughs> 笑っちゃいけませんね。笑っちゃいけませんね、はい。あの、はい。え、それは、例えば、お出かけしたいとかしたくないとかそういう感じです？
うん。 うん。 私はちょっとアクティブ派なので。もう、外に出たくてたまらないんですね。
はい。 はい。 はいはいはい。
うん、で あの、家族が3人家族なんですね、今。なんですけど、子供が小学校の高学年で
あ、はい。 はい。
もう、そろそろね。あの、遊んでくれなくなるかなと思って。もう、今、もう、遊びだめしたいといいますか、もう、思い出づくりといいますか。うんうん。写真に収めておきたいんですね、動画とかに、こううん。遊んでくれている今を、こう、残しておこうと思って。<laughs> うん。で
そうですね。うん。 はいはい。<laughs> 分かります。 たくさんたくさんですよね。たくさんたくさん。 はい。はい。
そういう感じで、こう、色々とお出かけしたいっていう熱が、こう、高い状態なんですね。うん。
はい。はいはいはい。ちちちなみにお子様は、あの、男の子ですか？女の子ですか？
うん。 それが女子なんですね。
ああ、結構アクティブな感じの。
うん。いや、家でも、あの、ボードゲームしたりとか、そういうことをしても大丈夫っていうタイプなんですけど。うん。とりあえず、まあ、今、秋なので、まあ、気候がいいうちに外に出ておきたいなっていううん。ところはあるんですよ、子供も。うん。
はい。 はい。 はい。 行きたいですよね、当然。 はい、はい。じゃ、もう、問題は1つですね。
うん。そうなんですね。<laughs> そうなんです。そう、察しがいいですね。<laughs> そうなんですよ。あのうん。
はい。<laughs> はい。 はい。<laughs> それは、まあ、どんな感じなんですか？その、問題の方、そういうちょっと失礼な言い方で申し訳ないんですけども。はいは。
うん。 いや、そうなんです。<laughs> 全然あの、常に、こう、家でゴロゴロしていたいタイプなのでうん。ちょっと、あの、消極的でもあり、こう、内向的な方なので、うん。あの、そしてお外に行くのもね、好きじゃないんですよ。
ああ。ああ。 はい。 はい。 なるほど。
うーん、なので、もう「ずっと家にいたい」って言う言い張るんですね。
はあ、面白いですね。一般的にお父さんの方が出かけて娘さんの写真たくさん撮りたいっていう方多いですよね。
うーん。<laughs> うーん。そうなんですよ。
うん。
別なんですね、彼は。うーん。とりあえず家で、もう、ずっとスマホをいじいじしていたいっていうスタンスなんです。
別なんですね。ほお、うん。 はい。 それは、ないが、もう、人と関わるのが嫌っていう、なにか、あるんですかね？お仕事で。
うん。 はい。 うん。ああ。多分、あの、お仕事で、もう、いろんな人と関わらないといけないので
ええ。 はい。 はい。
多分、ね、週末とか、ね、祝日は、多分、遮断したいんでしょうね、何もかも。
はい。はい。 ああ、最近のお仕事って情報量が多いんで、そういう方やっぱいらっしゃいますよね。もう、頭の中いっぱいいっぱいになっちゃってて、っていう。
うーん。 うーん。 なるほど。 ああ。 なんかそんな感じしますね、確かに。
ええ。ああ。はい。
あの、家に帰ってきても、仕事からそうそう。家に帰ってきても、あの、ご飯を食べて、ね。「ごちそうさま」って言って、そのまますぐ、もう、部屋に閉じこもるんですよ。<laughs> なんか。
ええ。 ええ。 あ。いや、<laughs> ちちなみにちなみにご飯を食べている時も会話はあるんですか？
はい。 あ、ご飯食べてる時は、ニコニコ笑ってるんですけど。うん。で、そのまま、もううん。そうなんです。そこで、もう、人と会話したから、もうこれでオッケーだと思ってるんですよ、きっと。<laughs>
はい。 そこで、もう、いっぱいいっぱいになるんですね。 <laughs> ああ、これは、もう、う休日の過ごし方プラス、ワークライフバランスの問題が入ってきますね。
ああ、そうなんですよね。確かに。でも、あの、帰ってくるのは結構早い方でして
うーん。 はい。
早い方なのかな。ま、7時とか7時30分とかには、こう、帰ってきて
あ、通勤時間考えたら全然早いですよ。
ですよね。
はい。
そうなんですよ。で、まあ、しんどそうな、なんか、大変そうな顔してるから、もう、「もう、部屋に入って休みなさい」みたいな感じで言って、<chuckles> で、そのまま
はい。 はい。
あの、関わりはなく
関わりはなく。いやいや。もはやもはや、なんか、同居人て感じですね。<laughs>
<laughs> そのままそれぞれの時間。<laughs> そうなんですよ、本当にシェアハウスみたいな感じなんですよ。<chuckles>
シェアハウスね。え、それについては、ななんか話し合いを持ったことってあるんですか？
うーん。そうなんですよ。うん。
私遊びに行きたい、子供と一緒に遊びに行きたいし、思い出もたくさん作りたい、っていうような話はされたことあるんです？
はい。何度もしてそうなんですよね。だいもう、本当によく喧嘩をしまして、でも子供も、もうね、小学校高学年ですよ。
はい。 はい。 はい。
何度も何度も話をして
はい。
うん。やっぱり難しいっていうことに行き着いたんですね、彼が。うん。
<laughs> 難しいっていうのは、その、そういう、なんて言ったらいいんですか、休日に親子家族で遊びに行くのはやっぱりちょっと厳しいっていう意味意味です？
うん。 うん。 そうなんです。あの、なんでしょうね。こう、エネルギーが足りないといいますか、こう、消耗してしまって、もう、元気が出ない、みたいな感じなんですよ。
ああ。 うーん。
うん。なるほどなんです。うん。
なるほどね。それ、例えば、年に1回とか2回家族旅行とかってあるんですか？
ああ、そうなんです。えっと、年に32、3回は家族旅行に行くのでうん。ま、その時はうん。
はい。 あ、にさんかいは家族旅行には行かれてるんですね？
うん。 そうなんです。
そういう意味じゃ多分、会社とその年2、3回の家族旅行で、もう、僕は限界ですって話ですね？
<laughs> そうなんです。だから、あの、週末はそっとしておいてくださいっていう感じなんですね。うん。
<laughs> ああ。ああ。あ。
もう、なんかね、うん。
あの、考え方を変えて、逆に、その、疲れた時は気分転換で表に出る、リフレッシュできるってあるんですけどね。
うんうん。 うん、ですよね。私も
そういったお話も受け受け入れてもらえないような感じですか？
ああ、そうなんですよね。歩くのも嫌いなんですよ。
ああああ。 のも、嫌い。困りましたね。
うん。外の外の空気吸うのもなんか、け「寒い」とか言って嫌いなんですよ。
ああ。ああ、それはちょっと困りましたね。
うん。<laughs> 本当に、うんうん。 なんか、あの、思春期の息子がずっと家にいる感じですね。
<laughs> 引きこもりですね。引きこもり。
うんうん。引きこもりです。大変、あでも、働いてくれてるだけ、うん。マシなので、うん。
いや、それは、もう、絶対絶対ですよ。それで働かないで本当の引きこもりになったら困っちゃいますよね。こう、意見が衝突じゃすまないですよね。<laughs> <sniffs> うーん、なんかいい方法ないすかね。
<laughs> そうですね、確かに。 うんうん。 そんな感じなんで いや、だから、もううん。ちょっと最近は諦めていて。うん。あのね、土曜日だ土曜日とか日曜日に「じゃ、私たち行ってきます」みたいな感じで。行って、でうん。
その や ああ。 はい。 ああ、母親と娘で出かけちゃうわけですね？
そうなんです。だから、昼ご飯は、もう「自分で勝手に食べてね」って言って、置き去りにしていくんですけどうん。
うん。うん。うん。 ああ、それは、でも、あれだな。よくいますよね。若い頃育児に関われなかったとか、子供と触れ合う時間が少なかったって言って、年取ってから後悔される方もあるから、うーん、ちょ、微妙ですね。
うん。はい。うんうん。 うん。 うんうん。 あ、なんかね。そういう話もうんうん。
うーん。そういう話をされてもダメですか？
なんか、まあ いや、なんか、その、主人の、あの、家庭環境が誰も自分に構ってくれないみたいな
はい。 はい。
感じだったんですよ。
ああ、う自分の時はですね。
だから、お外に遊びに行くことも全然なかったんですって。
逆に遊びに行くって言うんですけどね、そういう場合。
うん。<laughs> あ、そうですよね。<laughs>
うん。<laughs> 面白いですね。あ。
うん。そうなんですよ。
基本的には、だから、家の中っていうかあ、本当に内向的なんですね。
はい。 そうなんです。なんか、うん。おとなしいタイプなので。うん。じーっとしている感じです。部屋の隅っこで。
うーん。 はい。 部屋の隅っこでね。うーん。それは、じゃ、一番最初におっしゃってたような、ボードゲームなんかを家族でやるっていうのもダメなんですか？
<laughs> ああ、ちょっとエネルギーがあれば、あの、付き合ってくれるっていう感じですね。<chuckles>
家の中で。 <laughs> そら辛いですね。確か。ああ。ああ。うん。
<laughs> そうなんです。だから、あの、わざと子供に負けてあげて
はい。 はい。
あの、何度もやろう。え、勝つまでやる、みたいな感じなんで、うちの子供が。
<sniffs> うん。はい。
それを言わせないようにちゃんと、まえすぐ負けてあげてうん。あの何度もさせないようにしてるって感じです。<laughs>
<laughs> <laughs> かなり知能派ですね。考えてますね、そこはね。<laughs>
<laughs> そうなんですよ。<laughs>
ああ、そこそれだったら、もう、妥協ポイントを設定するしかないですけど、やっぱ、年に何回か、あの、家族旅行で
面白いです。 そうですね。うん。 ああ。
うーん、妥協するしかないような
そうですよね。
感じがしますね。お話をお伺いしていて。
うーん。
それ以上は、多分、もう、本当に喧嘩になるんでしょうね。
あ、だから、こう、なんか、も今まで結構ね、言ってきた、その、喧嘩が激しいものだったんですね。
あ、はい。 はい。 うん。で
うん、私が、ちょっと、んん「なんでしないんだ」みたいな感じで結構感情的に、こう、言ってしまっていたので、あちらも疲弊していて、もう、お願いだからそっとしておいて欲しいです。みたいな。<laughs>
はいはいはい。あ、はい。 あ、はい。 はい。 <laughs>
<laughs>
<laughs> いや、そこまで、んうーん、ま、これ考え方次第だとは思うんですけど、祝日に家族で楽しく過ごそうっていうネタで喧嘩するのは良くないですよね？
うん。 うんうん。 ああ、確かに。うんうん
ね、それはそうですね。
確かに。
だから妥協ってどこに持っているかでしょうね。
ああ、ね、なんかもう、ね、私としてはもう、生きていてくれていることに感謝して、もう仏になるしかないのかなって思っていて <laughs> うん。
<laughs> あの、例えば、娘さんとお出かけした時に、お父さんがいた方がいいねっていう状況ってあるんですか？
うんうん。 <laughs> すごい、ああ、あんまりないですね <laughs>
あ、まね であれば、いつかいつかそのうち
<laughs> うんうん。
ていう期待をもって、そっとしておいてあげたほうがいいかもしれませんよね。
ああ、なるほど。いつかこう「僕も行きます」みたいな、じね、時が来るかもしれないですもんね。うんうん。
うん、会社多分会社の仕事あの、よく会社の人間関係がもうすすごいことになっていて家になって、帰ってきた時にはっていう <sniffs> もう <clicks tongue> 本当にごめんっていうお父さんいらっしゃいますよね。
うんうん。 うんうん。 ああ。 うんうん。 はあ、うん。 いますよね、確かに、うーん。
うん、うーん、特に今のって情報システムが、かなり、来てるから、入ってくる情報量が昔に比べて半端なく多いんですよね。
うんうん。 わ、そうですか、確かに。
うんうん、しかもはい帰ってくるのが早いっていうのは、た多分確実に早く帰るのを意識してるんですよ。
それならもううんうん。 うんうん。 ああ。
やはりご家族に会いたいんですよね。
うんうん。あ、うーん、なんやかんやで、うん。
なんやかんや言って。それが嫌だったら多分帰ってこないと思います。
あ、そうですよね、本当だ。あ、今日は確かに、あの話聞いていただいてありがとうございました。すっきりしました。うーん。
うーん、うん。 とんでもありません。また、よろしくお願いします。
はい。